No beh certo ci sono anche giovani che magari non non non riescono a capire, ehm, questo mondo che però, mhmm, assolutamente n non c'è niente di male anche che per come dicevi tu non è mhmm, sai cos'è il problema? Che nell'immaginario comune magari, ehm, nell'immaginario ignorante anzi, mi verrebbe da dire, ehm, magari ve vedono i cartoni come una cosa prettamente per bambini, ma qua non è che stiamo parlando dei cartoni che vanno in onda su Boing, cioè tu mi parli di anime e in anime hanno un pubblico che anzi n n proprio non è per bambini in molti casi, cioè una cosa molto per adul eh esatto, esatto, quindi cioè, il mio consiglio secondo me è di non prendertela semplicemente perché queste persone sono ignoranti, ma nel senso che proprio ignorano la materia
Sì. Certo. Sì, sì, sì, c'è proprio il PEGI 18
peh, e quindi c'è non è ass n non è un moti non no non deve diventare questa sua i questa loro ignoranza un tuo motivo di disagio, assolutamente.
Certo. Mh. Guar questo è veramente è veramente bello perché effettivamente forse il motivo del mio malessere è è quasi il fatto che io voglia dimostrare a tutti di aver ragione io, cioè vorrei proprio, vorrei proprio, mhmm, ehm, f esatto, cioè vo vorrei proprio che in qualche modo si rendessero conto: "Guardate che l'animazione non è un target, non è un genere, ma è una tecnica, quindi è è semplicemente un modo per illustrare le storie, come lo è un romanzo, come lo è una serie TV, come lo è un film, come lo è la musica". Ehm, però forse dovrei semplicemente capire che magari alcune persone non hanno proprio i mezzi purtroppo, non hanno proprio gli strumenti.
Ah. Cioè vorresti che loro capissero in pra in poche paro mh. Eh. <sighs> Certo. Certo. Eh. Es eh, è que è proprio quello il punto, cioè mhmm, io ho c ho capito quello che tu intendi, lo capisco perfettamente, però ti dico che è molto, molto, molto difficile che tu vada a cambiare totalmente idea a una person cioè <tsk> è molto difficile, se una persona la pensa così, come abbiamo detto, non ha i mezzi, proprio i mezzi b basilari per capirlo, cioè è una gue è una battaglia persa e vai solo a perderci tu di di energie, capito?
Certo. Mh-mh. Ehm, è veramente interessante. Dovrei dovrei pensarci e rifletterci su perché effettivamente v v sbaglio magari proprio io in partenza a voler combattere una guerra persa, s sicuramente.
Quindi Eh purtroppo mhmm di ehm mhmm sì, purtroppo nè l la gente, non no, non dico non è pronta, ma non non è così mentalmente aperta. Invece il mio cons
Sì, magari sono cresciuti con un determinato tipo di imprinting culturale che fanno fatica un po' a togliersi.
Esatto. Esatto, esatto. Perché infatti qua parliamo, ecco, parlando più in generale, questo è un discorso prettamente italiano, secon secondo il mio parere, nel senso che magari se tu facessi questo discorso in un altro paese, come ad esempio il Giappone, la cosa sarebbe completamente diversa. Però purtroppo in i eh, <chuckles> però purtroppo in Italia c'è questo retaggio qui culturale che è molto difficile da buttare giù.
Assolu totalmen